آه ما أنا هاقول لِك، عارفة الناس اللي ما قدرناش نعزمهم مثلًا في الخطوبة ما ينفعش بقى نقول لهم إيه في الفرح لأ، أو ما ن آه ده ده ده كده level الوحْش يعني، فاللي هو نبدأ بقى أم محمد اللي إحنا ما ما رديناش نجيبها بقى نبدأ نجيبها آه، <laughs> فيبدأ هنا إيه، و ول ولعلْمِك حتّى أم محمد لمّا بتيجي الفرح بتيجي برضو متشيّكة وفي الكوافير آه، وفي الكوافير اللي العروسة كانت موجودة فيه يعني فاهمة، هو الكوافير كده آه، كوافير كده تحسّي إن هو مكان كبير بيلم ال ال العروسة بال بأهلها بجيرانها بكل حاجة وكلّهم يطلعوا إيه؟ مختلفين تمامًا، فتبدأ هنا بقى ال الفرح بقى ويبدأ بقى الأغاني بقى، عندنا الأغاني كده بتبدأ اللي هو إيه، آآ بسم الله الرحمن الرحيم واللي هو الح الحاجات ديّة وهنبدأ الليلة وال آه والحاجات الدينية وكده، بعد كده تبدأ بإيه؟ برقص شعبي بقى وفوق وتحت والكلام الكلام ده وبس بقى، آه كلّه بيندمج بقى وكلّه بيرقص بقى و كلّه أنتِ عارفة اليوم ده بيبقى اللي هو <tsk> كلّه بيفُك عن نفْسه برضو، ما هو أنتِ أهل العروسة تعبوا وأهل العريس تعبوا والعريس والعروسة وجيرانهم و وأهلهم كمان، حتّى الناس اللي شالت ال ال العزال والكلام دُول تعبوا، فكله الصراحة ب بيبدأ يندمج بقى في الفرح ويرقص، ونشغّل الأغاني ونبدأ نوزَّع بقى الجاتوه والبيبس وال والحاجات ديّة.
مش هينفع المرة دي. إمم إمم. إمم إمم. ما عزمنهاش بقى خلاص. إمم. إمم. بالعِيلة. آه. لازم تتشيك. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. الحاجات الدينية اللي في الأول. إمم. <laughs> والناس كلها تبقى مبسوط إمم. إمم، إمم، إمم. صحيح. لازم كلهم ينبسطوا بقى. إمم. إمم. آه لسّه كنت هاقول لك بقى، لو فيه أكْل مثلًا في ال في العزومة ال في الفرح الكبير ده، آآ مامتك مثلًا أو مامة العريس بت بتعم بتجهِّز قبل الحاجات دي والّا بيبقى فيه حد مخصص للحاجات دي.

آآ فيبدأ التغيير التحَوُّل، أنا ب بع يعني بابقى في ال ال ال عندي الكوافير ده بالنسبة لي هي منطقة تحَوُّل، من حاجة أنتِ بتخشي لحاجة تخ تخرجي في آه، ت تروحي لحتّة تانية مختلفة وشكلِك مختلِف، واللي هو دنيا تانية يعني، فخلاص دخلت الكو دخلِت الكوافير وضبَّطِت الدنيا، نبدأ بقى هنا ن نبدأ نلف بالعربيات شوية، آه والله ن نروح ناخد ال يعني العريس يروح ياخد العروسة من الكوافير، آآ يبدأ يلف شوية قبل امّا يروح القاعة، نروح القاعة، وتبدأ مرحلة جديدة، في مكانٍ جديد، لناسٍ جديدة يعني. <chuckles> فالقاعة عندنا بتبقى مختلفة.
إمم، صحيح. بتطلعي بني آدمة تانية. إمم. إمم، إمم، إمم. إمم. إمم. <laughs> والحفلة بقى دي آه، الحفلة بقى دي تخلَص، وندخل بقى في المرحلة اللي بعدها اللي هي إيه، مرحلة بقى تجهيز الشقة بقى.
آه، تجهيز الشقة ديّة بتيجي صراحة صراحة أنا ك كم كمحمد يعني حتّة إن هو كعريس سيبِك بقى من ال من المناسبة اللي عندنا، لا دي بتبقى صعبة أوي بالنسبة لل للعريس، يعني الله يكون في عون عريس أختي يعني، آه وعريس أختي، <laughs> اللي هو إيه بيجهِّز بقى الشقة من أولها لآخرها، <tsk> ويبدأ ينقل العزال بتاعه وبتاعنا وبتاع الجيران فاهمة؟ فاللي هو <chuckles> آه، هو اللي بيشيل، يعني هو اللي بيجيب العربيات، لعندنا وبيشيل حاجتنا، وبيشيل حاجته وبيوديها الشقة، فالله يكون في عونهم الصراحة، وبعد ما خلاص بدأ جهِّز الشقة وكده، إحنا ما خلَّصناش على كده، إحنا آه خطبنا والكلام ده، بس لسّه في ي يأتي بقى، المرحلة الأخيرة، وهي ما آه، الفرح.
دي مرحلة بقى كبيرة، قولي لي عنها بتعملوا فيها إيه؟ تمام. إمم. الشباب كلّهم. <laughs> إمم. إمم. بيشيل الليلة كلّها يا عيني. إمم. إمم. حقيقي. إمم. لسّه في مناسبة أكبر، آه. همم، مرحلة الوحش بقى، خلاص. همم.
الفرح عندنا، هو نفْس الخطوبة بس حاجة أكبر بكتير، حاجة اللي هو عارفة الناس اللي إحنا ما ما قدرناش نعزمهم؟
إمم. إمم. إمم إيه الزيادة دي؟ بيبقى فيها مثلًا عن الخطوبة؟